Sí, claro, y es que también, eh, uno no se da cuenta de que, pues, a cualquier persona le puede pasar, ¿no? Uno se confía y puede comprar hasta por a lo mejor, por ver como de: "Ah, es que esta persona yo la conozco, o o es muy famoso, tiene muchos videos". Pero no se trata nada más de vender. O sea, a fin de cuentas, creo que las personas que venden su contenido, que lo monetizan, creo que todos deberían tener esa conciencia, esa conciencia de decir vaya, hasta si promocionan productos de skincare, que tengan esa conciencia de que es gente que se lo va a poner en la cara y que no solo por monetizar. O sea, como es muy bueno, porque no sabes, justamente, si le puede causar reacción a una persona o no. Entonces, es muy importante ujú.
Claro. Claro, claro. Por eso mira que claro. Mira que yo tengo una regla que siempre, pues, cuando estoy viendo un producto también, y cuando dices, por ejemplo, este tema de cosas que van directamente a la piel, que por cierto, decirte que son los que más se venden, los productos de skincare, los productos de maquillaje, los productos de cabello, todo lo que tiene que ver con belleza o salud, del cuello para arriba, vende muy, muy bien, se vende muchísimo. Pero yo siempre que voy a recibir estos productos, que además me encanta, yo creo que a las mujeres, pues, esa parte nos gusta mucho, siempre digo: "¿Este será un producto que yo le pudiera recomendar a mi mejor amiga? ¿Yo sería capaz de darle este producto a mi amiga para que se lo coloque en la cara y saber que no le va a pasar nada?". Si no cumple con ese requisito, next, vamos al siguiente.
Ujú. Okey. Okey. Ajá. Uy, sí. Ujú. Ujú. Claro. No, y eso es muy bueno, porque realmente te estás preocupando, eh, pues, justamente por por otras personas, ¿no? Y es bueno, al menos si tú monetizas tu contenido, estás monetizando, eh, contenido de calidad, contenido que la gente, pues, justamente, va a saber de: "Bueno, ella cuenta su experiencia real". También es muy válido que a algunas personas les funcionen unas cosas y a otras otra, porque todos tenemos diferente tipo de piel, diferente cabello, diferente cuerpo en general, ¿no? Entonces, claro que puede que a mí no me funcione lo que le funciona a otra persona, pero sí es, justamente va de ahí cuando, justamente, consume el contenido de que: "Ah, esta persona tiene el mismo tipo ti eh, o el ti el mismo tipo de piel que yo, entonces, pues, puede que me haga el mismo efecto que a ella. Pero si no son honestos, desafortunadamente, ahí no sabes, justamente, hasta si te va a funcionar o no.
Claro. Exacto.